Allora buongiorno. Ehm. Tutto bene, guarda è domenica oggi, mi rilasso un po' a casa, ne approfitto per fare q quelle tipiche cose che rimandi sempre <chuckles> alla domenica app <chuckles>
Ciao, tutto bene? Ah. Vai. Eh, ci sta ci sta ci sta un po' di relax. Che poi dopo uno n uno non si rilassa e fa fa troppe cose. <chuckles>
Sì, tu in Sì, almeno uno ci prova, poi <chuckles> Tu invece cosa fa?
Senti ma io guarda, sono in relax anch'io, devo ancora mangiare, fra l'altro mi sta venendo fame. Ti volevo chiedere un'altra una cosa anche se c so che te non sei in Italia insomma al momento, ehm, visto il flop del referendum, no, ehm, tu v ti chiedevo, insomma, se cosa ne pensi te dei social media, della politica, in generale.
Vai tranquillo. <chuckles> Ma guarda io prometto che tra l'altro, ehm, il referendum ho votato dall'estero, quindi a me fa un po' ridere il fatto che io dall'estero mi metto a votare per difendere i diritti di chi lavora in un altro paese. Comunque, <chuckles> già questa cosa mi ha fatto sorridere.
U Wow, wow. Eh, degli italiani. Fantastico, fantastico. Guarda, gli italiani sì, non ci smettono mai di di sorprendere da questo punto di vista.
Se ne inventano sempre una nuova. Ehm, comunque io credo che i social media hanno grande colpa in questo, perché hanno hanno polarizzato tanto la società. Adesso o si è tutti bianchi, o si è tutti neri eh, quindi non ci si viene più incontro. Ehm
Sì, sì. Ecco, ecco. Sì. Ecco, sì. Eh, eh, eh, non c'è più il i invece che dovrebbero essere <chuckles> piattaforme di discussione, non c'è più invece un dialogo, no?
No, esatto, il contrario il contrario perché comunque, ehm, questi social media come Google fanno i soldi, ehm, su sfruttando le emozioni dei degli utenti, no. E quindi se tutti se ci fosse un dialogo non ci fosse quell'emozione forte non ci sarebbe quell'emozione forte e e avrebbero molti meno click. Invece scatenando, ehm, l'odio, la la re insomma tutto questo, hanno interazioni più forti.
Esatto. Sì. Certo. Sì. Sì, sì. Fanno leva, no sulle sulle emozioni, sugli istinti più basici, no?
Più basici, sì insomma. Eh, quindi purtroppo questo fa in modo che tutto il dibattito politico è inquinato. Infatti <chuckles> e le conseguenze sono i leader che abbiamo adesso che fondamentalmente parlano lo stesso linguaggio, strillano.
Eh, eh. Eh, eh, eh. Finisca a se, sì. Esatto, esatto. Sì, sì, sì, sì. Che uno penserebbe che insomma queste persone alla fine probabilmente n sono anche una minoranza, quella più vocale, no, sui social, però
Mh-mh. Esatto.
però evidentemente rappresentano bene quello che è poi lo specchio, no, del paese.

Ehm, io la vedo un po' nera, perc ma per un semplice motivo, ehm, perché la verità, ehm, costa di più della finzione, nel senso è più facile creare fake news, c creare una fa una facile illusione, ehm, che spiegare, ehm, e come stanno davvero le cose e che quindi dobbiamo noi cittadini fare sacrifici per
Sì, certo. Sì. Ah, ah, ah. Fare lo sforzo dici, no, per eh, eh, eh.
Ehm, i cittadini non vogliono fare nessuno sforzo, vogliono sentirsi dire delle bugie.
Certo. Vogliono la pappa pronta e che tutto va bene, <chuckles> finché non ci son problemi. <chuckles> Esatto, esatto. Beh, Nino Gaetano era nato insomma era un futurismo, no, ehm, sì, sì, sì. un grande. Eh! Anch'io, anch'io, anch'io. Poi te suoni anche la chitarra, no, o sbaglio? Eh. Hai visto? Eh, mi ricordo, mi ricordo. Ehm, acc a ho memorie per cose random, ma ogni tanto mi ricordo. Quindi immagino che strimpelli anche lui. <chuckles> Eh-eh.
Mh. Tutto va bene, il cielo è sempre più blu. Ehm <chuckles> ehm Grandiss Grandissimo. Io sono un grande fan di. Sì, ah, c mazza che memorie che hai! <chuckles> <chuckles> Sì, sì, ogni tanto sì, sì, io soprattutto lo ascolto però perché mi piace più ascoltarlo perché, ehm, ascoltare la sua voce con quelle battute ironiche. Eh, eh, eh.
Eh, eh, eh, eh. Ah ecco, si perché comu ehm, sì, graffiante, molto ironico, sì, sì, sì, sì, veramente avanti
È uno di quegli autori che è meglio che è meglio ascoltare che riprodurre.
Che suon sì, anche perché comunque a livello di musicale, di accordi, no era anche lui un po' come si di si auto de credo definisse un quasi un pastore della chitarra, no, non è che <giggles> diceva che la picchiava più che suonarla. <chuckles>
<chuckles> Grande, grande. <chuckles> Sì infatti. Ehm, c'era quella serie sulla RAI che era uscita su di lui che era carina.
Sai che me la sono persa perché ero all'estero, ehm, vivevo fuori a quel periodo lì e quindi me la sono persa, me la devo recuperare, l'avevi vista te?
Sì molto bella, sì, sì, mi è piaciuta. Certo, un po' stile Rai italiano, quindi niente di, ehm, eccezionale dal punto di vista tecnico, però la storia dai viene fuo viene fuori bene. Ehm, te la consiglio.
Ah, ecco, ecco, ecco, allora me la devo assolutamente recuperare. Beh, chiara, chiara. Eh-eh. Eh-eh. Ah ecco! Vedi poi av uhm. Eh-eh. Assolutamente, ci pensavo anche tempo fa, grazie di avermelo riguardato, lo devo devo fare assolutamente, spero sia su Rai Play allora.
Penso di sì, almeno fino all'anno scorso c'era, poi non so se l'han tolta. E dov'eri all'estero? Dove hai vissuto all'estero tu?
Eh-eh. Allora me la guardo io ho vissuto a Dublino in Irlanda 5-6 anni e altrettanti in Olanda, Amsterdam.

Ah, quindi hai fatto 10 anni in totale fuori?
Sì, 10, 11 anni, sì, sì, sì. Infatti non mi non non non farmi la domanda: perché sono tornato, perché è meglio meglio no evitare questo discorso. <chuckles> Eh, eh, ecco ecco.
<laughs> Eh, ogni tanto me la faccio io a me stesso questa domanda:" Ma perché non torni?" Ehm, però tutti i miei amici che son tornati dall'estero, ehm tut tutti non dico che se ne siano pentiti, ma quasi insomma. Quindi questa cosa un po' mi fa pensare.
Eh eh, eh. Sì, no, no, io ho fatto son dovuto tornare un po' diciamo per cause maggiori, poi stavo per riandare, poi è successo il Covid, da una cosa, ehm, na ne arriva un'altra, però guarda, nonostante abbia passato i 40, ne ho parlato anche l'altro giorno con la mia ragazza, mhmm, c'è la probabilità di di riandare ecco. Non ho chiuso del tutto con
Ah. Sì! Ma perché no dai, alla fine.
Ma sì sì, bis bisogna anche perché comunque come dicevamo, la ehm, le condizioni lavorative sono sempre ai minimi termini quindi.
Ehm. Ecco vedi, quindi insomma perso per perso, a questo punto uno però si gioca le carte dell'estero con dove sa almeno che c'è più lavoro. Comunque dopo dieci dieci, 11 anni all'estero parli bene le lingue, quindi insomma non è neanche un p
Sì Sì, sì, sì, sì, sì, esatto esatto. Sì, sì, sì, anche se è solo l'inglese, quindi vediamo dai. Però sì, ora anche con la Brexit hanno un po' tagliato il discorso Londra, vediamo se cambieranno anche là, perché là non sì, è un po' tosto anche per i ritmi e tutto, quindi vedremo dai. <sighs> Poi per esempio la raga la mia ragazza, lei ha vissuto anche lei aveva fatto qualche esperienza all'estero, ha vi è stata tanto a Parigi, lei è chef, quindi lei vuole andare in un posto di f french speaking, <chuckles> quindi mi tocca vabbè, però l'ho fatto un po' a scuola. Ah ecco vedi vedi e allora, e allora.
Mh. Eh, l'Inghilterra è tosta mh, mh. Sì, sì, sì. Ah okay, bello. Eh, eh, eh, mia moglie è <sniffs> francese. Mia moglie è francese quindi ma il francese lo impari facilmente, non ti preoccupare. <chuckles> Dai.
Sì, sì, sì infatti. Va bene grazie pe per la bella chiacchierata dai, ci sentiamo, io vado a mangiare qualcosa, stammi bene.
N ne riparliamo presto. Ciao ciao ciao. <breath>
Ciao, cia ciao.